そうですね。
うん、あの、節約料理とか、結構安く出来はい、安く早く出来るって言うような料理とか、色々出てますけど、後は、あの、では、あの、クレジットカードの支払いとか
やってますね。 はいはいはい。 ああ。
いわゆる借金なんかはあります？
えっとね、今、だから、クレジットカード、ま、仕事があった時は、普通にあの、使ってたんですけども、今、だから、収入が少ないので
うん。 ええ。 ええ。
全部支払いを、ちょっと、現金に変えていて、あんまり使わないようにはしています。
はい、あ、そうですね。 それは、良い事ですね、うん、で、あの、バランスがある場合は、あ、大体、あの、本当にミニマムの、あの、アマウントを払ってらっしゃるのかな？
はい。 そうです、そうですね、あ、そうですそうです。
クレジットカードのね、今のところはね、うん、それは、仕方がないですね、まあ、あの、利子とかが付いてしまいかもしれないんですけど、まあ、それそれは、ちょっと、支払いを待って、あの、全額支払うって言うのは、ちょっと、待った方が良いかもしれないですね。
そうですね。 はい、ちょっと、むむ無理ですね、その。
そうですか。 ええ、そうですね、やっぱり、そう言う時は、あの、ま、節約する物は、節約して、後、例えば、あの、自分のね、所持品の中で、例えば、イーベイとか、メルカリとか、そう言うので、ちょっと売れるような物で、もう要らない物とかありませんか？
はい。 うん。